Come? Ehm
Eh, per secondo te, i media dovrebbero dare più spazio alle storie belle? Cosa ne pensi?
Esatto, o pe o pe o per meno o perlomeno, ehm, iniziare, partire il cioè, diciamo, il i servi i loro servizi con le notizie belle. Poi lasciare per ultime quelle più, meno belle, diciamo, quelle
Ho ca Ho capito. E ti chiedo, <clears throat> secondo te, no, <smacks lips> cosa ti rende più felice nelle notizie? Cioè, ad oggi, no, se tu s che qual qual è l'argomento, qual è quella cosa che ti rende più felice, la
Sì. Certo, sì. Guarda, io essendo un milanista, cioè un tifoso, ehm, mhmm, molto tifoso del Milan, quando vince la mia squadra, anche perché ultimamente sta andando male esatto, ehm, ehm, quando sento che cioè, quando vedo, perché io seguo anche le partite, son molto felice. Questo influenza anche sull'andamento della mia settimana lavorativa, perché poi certo, sì, io lavoro con più voglia, con più grinta, con, ehm, con testa alta, cioè, vado in gi a testa alta perché la mia squadra del cuore ha vinto.
<clears throat> <chuckles> Sì. È andata un po' così. Sì, sì. Sì. Ah! Addirittura. <chuckles> Eh sì, eh sì. Beh, sì, questo ti capisco perché anch'io sono milanista, quindi ti ti ti capisco nella felicità, insomma, di leggere, mhmm e, tipo, vedi, io ieri ho letto che forse tornava Galliani e quindi io che sono cresciuta, no esatto, che sono cresciuta con le notti di Champions, no, eh, per me è qualcosa di mi ha reso veramente felice.
È una cosa positiva, sì, sì. Quindi Certo. A dirigere il Milan, esatto, sì. Esatto. È un colosso, è un colosso, Galliani, anche perché lui azzecca sempre tutti gli acquisti, il nel calciomercato
Esatto.
Esatto.
<smacks lips> Esatto. E quindi, cioè,, diciamo che tu, mhmm, non so se poi ti metti sempre a cercare notizie positive oppure, no
O O una notizia positiva, ad esempio, che mi ri mi è mi è rimasta molto impresso è quando ho visto nascere mio figlio. Questa è una notizia che m'ha reso felicissimo.
Ah, beh, certo. Certo.
Ehm ehm, avrà avuto, diciamo, ehm, c come si può dire, cioè, ha influenzato in positivo in positiva, la mia vita a 360 gradi.
Okay.

Certo, sì, certo.
Ehm, mi rendo conto, adesso, mhmm, con questa mhmm, con questa mhmm, in questo dialogo, mi rendo conto che non vado a cercare le cose positive, ma vado a cercare forse più le cose negative. E e mi sono chiesta il perché, forse perché, mhmm, <smacks lips> è come una sorta di protezione, forse, in qualche modo intrinseca, no, per capire che cosa succede nel mondo, per non rimanere indietro, forse, per non
Sì. Certo, sì. Sì. Esatto, sì. Tu intendi, ti rife ti ti riferisci alle notizie negative in questo caso?
Eh. Capito Esatto, sì, sì, sì, sì. A forse a le mhmm, cioè, capito, non non cerco solo quelle positive, perché, perché forse vado inconsciamente, a cercare quelle negative per capire cosa non va.
Certo. Esatto, esa Ma, secondo me per esserci un giusto equilibrio, nella vita, ehm, di tutt di tutti noi, ci dev'essere il giusto e l e l e l uhm, lo sbagliato, cioè capito? Per esserci un equilibrio, per esserci par condicio. Può essere tutto positivo, perché se no poi si andrebbe anche in de in de in depressione, credo.
Mh-mh. Sì. Ho capito. Sì. Eh, sì, sì, assolutamente. Ma infatti pure prima, come dicevi, no, la mhmm, come influenzano la vita queste queste notizie. Sicuramente se, mhmm, siamo bombardati da notizie negative, insomma come dici tu, se leggo una cosa strana la mattina strana per dire, insomma, negativa, mhmm, poi magari
Esatto, esa Certo. Inferisce, inferisce molto nella, uhm, de ehm, mhmm, cioè, nella tua personalità dopo, perché p è in un certo senso, magari tu ti rispecchi poi quella cosa, quindi non è una cosa positiva.
Eh, sì, magari sai f Sì. Sì, ma poi anche forse inconsciamente, uhm, ti rimane un qualcosa dentro che ti disturba, no, qualc un senso d'an mhmm, uno stato d'animo, un qualcosa che che poi magari ti fa vedere nero, no, per tutta la giorna e tu non ti rendi nemmeno conto che magari è partito da lì, che è stato un trigger magari di qualche problema, che tu già hai hai insito dentro di te, ehm, e ti va un po' a influenzare tutto l'umore, no, <smacks lips> e e quindi, cioè, è <sighs> una bella un
Certo. Certo, certo. Sì, esatto. Esatto, esa E questo potrebbe avere degli effetti negativi, poi su su tutto il tuo percorso di vita dopo.
Sì, anche, anche. Bisogna infatti, come dicevi tu, bisogna cercare di essere bilanciati. E, sì. È un bell'argomento, un argomento tosto.
Certo. Esatto, esatto. Molto interessante, tosto, esatto. Un po' p
Sì, secondo me si potrebbero parlare per ore e r ore <chuckles> di questa di questa cosa.
Un Sì, infatti. È un po' anche pesante da digerire, perché quando si parlano di cose spiacevoli sì. Ehm, mhmm, ok m'ha fatto molto piacere parlarne. Va bene.
Esatto, esatto. E nie pure a me, pure a me. Spero di sentirti presto. Ciao. Cia ciao, cia ciao, cia ciao. Ciao.
Anch'io, anch'io. Ciao, ciao, ciao.